Sì, può essere perché tu dici: "Vabbè, vado bene". Sì, sì, per questo facendo questa cosa, ti viene in mente che comportarti secondo per certi aspetti in un mondo diverso, però ti vengono dei dubbi perché dici: "Però, mi amo così tanto così come sono" sì, ti può limitare nella nell'essere quello che sei verament
Mh. Sì. Eh. Sì. Mh-mh. Eh. Esatto, esatto. Magari, non te ne rendi neanche conto, eh. Magari, è una cosa che succede inconsciamente, però secondo me c'è il rischio. Mh.
Mh. Sì. Sì, sì, sì. Sì. Però, stavo pensando a un bel genio incompreso, cioè, metti che anche non ci voglia vivere su questa cosa. Però, uno che fa che ne so dipinge, arriva qualcuno in casa, o prova a fare una mostra, e tutti li dicono che fa schifo il lavoro che fa, in cui mette magari tanta passione, e ci crede tanto. Cioè, per lui è bellissimo quello che fa, ma quando lo fa vedere a qualcun altro gli dice: "Ma no, ma non va bene" In qualche modo gli dicon che fa schifo. Cioè, questo li provoca comunque insofferenza, anche se per lavorare fa l'impiegato di banca, che ne so, o no? Essere pressione
Sì, s Dimmi. Sì. Okay. Sì. Mh-mh. Sì. Mh. Sì. Certo. Mh. Sì. Certo. Mh. Sì. No, no. Ah, no, hai ragione, guarda. Hai ragione. Mh-mh. Anche perché penso che, secondo me, in minima parte, anche la persona che dice: "Cioè, mhmm, di base io faccio quello che faccio per me stesso", eccetera, che comunque u il fondo di verità c'è sempre, secondo me. Però sai ch chi è che in qualche modo non non ri resta toccato quando qualcuno, sai mhmm, ehm, ehm, eh, esatto, capito? Sì.
Eh, sì. Mh. Sì. Certo. Sì. Assolutamente. è ve Mh. Dal riconoscimento, certo. In un volto gratificato. Infatti, chi dipinge ogni tanto una mostra la fa perché vuol far veder quello che ha bisogno di far vedere quello che fa. Poi, se tutti voltano la faccia, dici: "Mò, mamma mia". Cioè, ci rimani troppo male i secondo me.
Mh-mh. Eh, capito, è quello. Sì, sì. Mh-mh. Co Certo. Mh-mh. Sì, anche secondo me, anche secondo me. Quindi
Eh. Mh. Bah.
Sì. <chuckles> Mh.
Quindi, diciamo che non sono delle belle scelte.
Eh, no, infatti più che altro oppure, magari, siamo noi che s la stiamo analizzando troppo nei dettagli, e quindi adesso non capiamo più <chuckles> però, capito, secondo me, cioè tutte quelle cose che abbiamo detto sono vere, sono le varie son variabili da prendere in considerazione.
Eh, vabbè, però, ehm Stiamo ragionando su questa cosa, quindi comunque.
Eh. Esatto, esat mh-mh. Sì.
Bah. Un genio incompreso faccio le mie cose, mi dicono mh. Mhmm, no.
Mh-mh. Mh.

Mh-mh. No, assolutamente. Diciamo che mhmm, forse hai ragione sai, amata da tutti, magari te la la spassi un po' più serenamente, ecco.
No, è vero. Ah, ma voglio dire, quando ti capita, mai nella vita. A parte che non mi interessa, cioè, perché ci sono delle persone che non piacciono a me, quindi non non vedo perché a loro uhm, uhm, ma io dovrei piacere io dovrei piacere a loro, quindi, cioè A me int interess
Eh, no, effettivamente. Mh. Sì. Mh. No, certo. Eh, esatto. Capito? Cioè, tanto non ho questa grande necessità, però ecco sicuramente nel senso c'è un po' più di pace mentale, suppongo, se sai che nessuno ce l'ha con te, credo, eh.
Mh-mh. Però pensa che disagio magari una persona che proprio non sopporti, cioè, va bene ti viene proprio contraria, sei allergico a questa persona, e ti vede, e ti ama pazzamente, ti vuole offrire il pranzo, e ti vuole e tu non la sopporti, devi cercare 2000 scuse. Può essere anche imbarazzante in certi momenti, secondo me. No?
Mh. Sì. Ah. Mh. Sì. Mh. Mh-mh. Mh-mh. Mh-mh. Eh, no, no, hai ragione, a questo non ci avevo pensato, eh. Ci sono quelle persone che veramente, secondo me, non si rendono conto, ecco, che non le sopporti, e poi magari sono lì, e ti vogliono abbracciare, e sono affettuose, non lo so, quindi
<chuckles> Eh, no ma po Eh, eh. Eh, sì, perché se ti amano tutti Eh. Eh, sì, ti amano tutti, ma tu non ami tutti. Quindi un po' un pochino è anche un problema, eh.
Mh. Sì. S Mh. Eh, no, sarebbe un problema. Ehm, e sì, secondo me, si ricollega sempre alla stessa cosa, però, ehm, non potresti essere completamente te stesso, perché, cioè, non è che puoi dire a quella persona: "Guarda che non ti sopporto." An ti senti in colpa sapendo che quella persona magari ti venera anche.
Vabbè, e scappi via. <chuckles> <chuckles> Ma sì, c'è questo qui che è lì adorante. "E, così, dai, vieni facciamo questa cosa insieme, mangiamo insieme, andiamo a fare un giro in" "Ma no, guarda veramente mi mi repelli." Cioè,
Eh. Mh-mh. Mh-mh. Sì. Eh, sì. <giggles> Sto male. "Mi repelli." <chuckles>
<laughs> Però se tu gli dici: "Ti repelli mi repelli", ti ama lo stesso.
Mh.

Eh sì, mh-mh.
la storia del povero cagnolino che viene bastonato però ama lo stesso il padro no non ce la puoi fare sadismo puro a questo punto.
Sì, mh-mh. Eh certo. Eh sì, no effettivamente e sì, ma come mi sento io, per come sono io però, a poi ad una certa mi sentirei anche in colpa. Anche perché non è che possiamo controllare chi non sopportiamo, no? Cioè non è che posso farci niente, se non ti sopporto non ti sopporto, non posso controllarlo capito? Quindi, cioè mi dispiace ma
No, no, non lo puoi fare, mamma mia, dai. <chuckles> Cioè senti guarda io non ce la faccio con te, a na ci ho ci ho provato, ma però guarda quando ti vedo mi mi riempio di puntini rossi, una reazione allergica è è è un' allergia.
Mh-mh. Mh-mh. Mh-mh. <chuckles> Sto ma Vabbè vabbè, comunque, s sì, sì, vabbè dai, ecco. Mh-mh. Sì.
Mi viene la psoriasi anche, guarda. Mhmm, no. Ecco qui ne ab siamo messi un po' male in questa cosa. Però scegliamo di essere amati, dai è sempre meglio insomma.
Eh mi sa che siamo messi un po' male. Eh dai, ma sì, sì, almeno.
Più soddifacente essere amati che incompresi, a un cer uhm, un certo punto, no?
Mh, mh. Eh sì, no effettivamente essere così incompresi, probabilmente porterebbe a tanta frustrazione ad una certa, quindi meglio andare con la serenità ecco, che
Mh-mh. Eh, e no, appunto una persona frustrata è una persona nervosa, negativa. Ehm Sì, no, non va bene.
Mh-mh. Sì. Mh-mh, no, no, hai ragione, hai ragione effettivamente. Quindi okay, persone comuni amate da tutti. <laughs>
<chuckles> E non sarebbe vabbè per un giorno, sarebbe bene. Sarebbe bello. Dai ti ringrazio alla prossima. Cia
Bene, bene, ti ri Eh dai, esatto, esatto. Ehm, ehm, cia

Eh, bella domanda, mh.
Però aspetta io ho una domanda a priori, un genio incompreso. Incompreso, vuol dire anche che non piace a nessuno, non è amato da nessuno? Questa è la domanda. Probabilmente sì, perché l'altro amato da tutti.
Sì. Eh. Mh-mh. Eh eh, è quello che vorrei capire. Eh, è quello. Mh-mh. Sì, ma secondo me uhm, secondo me sì. Oppure potrebbe essere una persona che, vabbè, per carità non è che non piace a nessuno, però nessuno sa che è un genio, nessuno riconosce uhm esatto. Nessuno capisce la sua pot mhmm, il potenziale che ha insomma, il suo essere intelligente.
Mh. A poche persone. Ah, è incompre è vero, è incompreso. Certo, un po' la storia della mia vita. Io sono una grande pittrice, ma non son riconosciuta. Scherzo, sto scherzando. No, sto scherzando.
<chuckles> Ecco, esatto, vedi, quindi potresti dire di essere un genio incompres <chuckles>
<chuckles> Però non mi odiano neanche tutti, quindi va bene
Eh eh, vedi. No, sì, no, infatti secondo me non è necessariamente che significa che, mhmm, cioè non piace a nessuno, semplicemente, non ti senti capito da nessuno, ecco. Secondo me è quello.
Mh. Sì, sì, sì, no, no, no, non sono neanche quello. No, però un in incompreso può essere magari che ne so, sai che ci sono quelle persone che son dei geni in matematica, e riescono ad andare avanti a rispetto a teoremi matematici o della fisica complicatissimi? Io mi vedo un po' una cosa così, no, cosa dici?
Mh-mh. Sì. Mh, sì. Mh-mh. Certo, sì, mh-mh. Sì. Eh, mhmm, sì, secondo me, l ma sai che è quello? Ma più che altro sai cosa a cosa è dovuta secondo me questa cosa? È che secondo me, ognuno di noi, quando pensiamo alla parola genio, ci immaginiamo qualcuno che eccelle in qualcosa in cui noi non eccelliamo. Quindi, io se penso a un genio vado a pensa <chuckles> esatto. <chuckles> infatti cioè perché ho pensato, che anch'io la vedo come te e sono una frana nelle cose scientifiche, quindi per me chi chi è bravo è un genio, capito? È quello. <chuckles> Quindi, sì, sì.
Mh. Sì. Sì. È vero, forse perché no, no, io in matematica non ero nulla <laughs> assolutamen Eh. Anch'io, assolutamente, quindi hai ragione. Hai perfettamente ragione. O se no, ma no, può essere anche una cosa, non so, musicista che è bravissimo e nessuno riconosce quanto era b no, ma mi riviene in mente Van Gogh. Van Gogh, che adesso veneriamo alla grande, che è riconosciuto dappertutto, era incompreso, cioè, ehm, non ha mai venduto in vita.
Mh-mh. Sì. Eh. Ah sì, mh. Sì. Mh-mh. Eh, certo, mh-mh. Sì, sì, è anche questo purtroppo secondo me, la realtà tragica dei geni incompresi, che molto spesso son magari ad un certo punto della vita diventano compresi, ma loro non sono mai effettivamente vivi, per vedere quel momento. Arriva dopo.
Eh assolutamente, però era un genio incompreso. Sì. Eh quello è il bello, la consolazion ti f figurati che era la consolazione che mi dava mio marito, che s tagliato quell'orecchio poverino, e mi diceva: "Eh ma quand" prima io vendessi un quadro, mi diceva: "Ma anche Van gol ha mai venduto da vivo." Oh ma che bello dai, spetto solo di morire. E poi non lo so neanche, cioè ma io non lo so chi da chi son circondata io a volte me lo chiedo, rame <chuckles>
Mh. Sì. Mh. Sì. <chuckles> Mh-mh. Sì. <laughs> <chuckles> <chuckles> Sto male, forse tuo fratello avrebbe detto i peggio, dai. Quindi